Anlık ilham ile planlı çalışma arasında nasıl gidip gelirsin?
Yani, anlık ilham güzel bir şey. Eee, çok da tercih edilen bir şey benim için. Emm, tabii ki, çok isterim anlık ilham gelsin ve, eee, bir şeyler üretebileyim ama öyle, eee, çok sık da yaşanılabilen bir şey değil, adı üzerinde ilham, yani, hani, perisi, falan, bile olduğu söylenen bir şey. Bu yüzden planlı çalışma ilhamı yavaş yavaş çağıran ve, eee, sonunda doğuran bir şey, bence. O yüzden planlı çalışma, tabii ki, çok önemli.
Hı hı. Hı hı. O zaman s eee, anlattığından anlıyorum ki sen, eee, hep ilham perisi bekliyorsun. Yani, bir anda gelse de keşke, eee, o ilhamla çalışmalarına devam etsen. Peki, eee, yaptığın iş ilhamla alakalı mı? Yani, ilham mı gelmesi gerekiyor? Nasıl bir, eee, işte çalışıyorsun?
Ya, evet, eee, hem işim gereği aslında ilham gelse iyi olur. Çünkü ben yaratıcılık isteyen e projeler üreten ekiplerin içerisinde sürekli bir şeyler üretiyorum ve, eee, burada da, hani, ımm, ilham gelse ve projeye yaratıcı bir dokunuş yapsam iyi olur ama benim, emm, ya, e gelir kazandığım mesleğimin yanı sıra bir de hobi olarak da sürdürdüğüm yazarlık faaliyetlerim var. Senaryo ve kısa filmler, eee, yazıyorum ve, eee, bunun yanı sıra öyküler yazıyorum. E, tabii burada ilham çok, ımm, gerekli bir şey, elzem, yani, mutlaka yanında olmalı o peri ama, eee, hep de, e, işte, aslında şeye de kızıyorum, böyle, bir peri çağırmak, ilhamın gelmesi, falan. Bunu ö planlı bir hayat sürüp planlı bir, eee, e rutin oluşturarak aslında kendin, eee, yaratabiliyorsun aslında.
Hı hı. Çok çok güzel. I hı. Doğru. Nasıl? Peki, yani, eee, senin bir günün, eee, nasıl ilerliyor? Eee, planlı çalışarak, eee, mı, hani, o ilhamları bekliyorsun? Yoksa, böyle, bir günde, hani, eee, o rutinden çıkıp bambaşka biş bir şey yapıyorsun ve, hani, sonuçta bambaşka insanlarla da tanışabiliyorsun. O mu sana bir yerlerden bir ilham, eee, getiriyor? Nasıl bir günlük hayatın var?
I hı. Ya aslında Tabii, şöyle, emm, mesela, sen, emm, günlük hayatını eğer yaratıcılıktan uzak faaliyetler lerle çok yoğun şekilde geçirirsen o yaratıcılık dediğin şey sana çok uzak kalabiliyor. Eğer, eee, sanatsal bir şeyin içindeysen, yazma uğraşının içindeysen ya da sinemayla ilgili bir şeyler yapıyorsan seni sürekli besleyecek olan, eee, ortamlarda olman lazım. Yani, emm, m mutlaka, eee, bu alandan arkadaşlarınla sohbet edeceksin, yeni filmler izleyeceksin, bunlar üzerine tartışacaksın. Hatta varsa bununla ilgili profesyonel, hani, kulüpler ve çalışma ortamları, bunların içerisinde olduğun sürece m besleniyorsun ve yeni bakış açıları geliştiriyorsun ve sen de o heyecanı koruyarak üretmek istiyorsun.
Hı hı. I hı. Harika. O zaman sen ilham gelmesi için hep bu sosyal, eee, çevrenden besleniyorsun. Yani, böyle, insanlarla iletişim kurmak, bir şeyler izlemek, sanatsal anlamda hep, eee, gördükçe gördükçe o, eee, yeni bir, eee, hani, e gördüğün şeyden, eee, besleniyorsun ilham gelmesi için. Peki, eee, o anlık ilham, eee, sana nasıl geliyor? Yani, geldiğini nereden anlıyorsun ve yaptığın ilk iş ne oluyor? Hemen, böyle, not mu tutarsın yoksa, eee, o ilham geldiğini nasıl anlarsın ve ne yaparsın?
Evet. I hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında ilham geldiğini anladığın an, ııı, büyük bir heyecan dalgası vardır içinde ve çok büyük bir coşku yaşamaya başlarsın. "Bunu hemen yazmalıyım, bunu bir yere not etmeliyim, a, evet, bu harika bir hikâye." ya da "Şöyle bir karakter." gibi seni alır ve, eee, müthiş bir, eee, e enerjiyle yükler birdenbire o duygu ve sen de hemen, eee, yani yapman gereken şey onu mutlaka not almaktır. Eee, çünkü, eee, bu bilgi, bu, ııı, sana gelen o fikir, eee, bir süre ertelenirse, eee, kaydedilmek eee, eee, kaydedilmesi bir süre unutulursa birdenbire zayıflar ve o anki heyecanı yaratan detaylarda kaybolabilir. Bu yüzden mutlaka önce yazmak, not almak, sonra da üzerine uzun uzun düşünmek gerekir.
Hı hı, doğru. Hımm. O zaman benim anladığım kadarıyla duygular çok ön planda. Yani, seni heyecanlandıran, sana, böyle, eee, çok yükseklerde hissettiren o ilham geldiğinde, o fikir geldiğinde, o duygunu kaybetmeden hemen onu not almak ve daha sonra onun üzerinde konuşmak ya da, eee, hani, yazmak, üzerine yoğunlaşmak senin için daha anlamlı oluyor, devamlılığı sağlamak için. Peki, bana bir örnek anlatır mısın? Yani, mesela, eee, şöyle bir anın oldu mu? Ekmek alıyorsun ya da ne bileyim, markettesin, işte, bir aileyi gördün ya da bir çocuk gördün ya da, hani, herhangi bir şey, o anda sana ilham geldi. Yani, öyle bir anın oldu mu? Eee, ne gördün de ve sana nasıl, ne şekilde o etki etti? Çok merak ettim böyle bir an yaşadın mı?
Hı hı. Hı hı. Aslında oldu. Mesela, ımm, benim bir, ımm, kısa filmim vardı. Bir, eee, eee, kadın yönetmen arkadaşımla birlikte çektiğimiz ve, eee, birçok, ııı, uluslararası festivalde gezen, ödül alan bir film. Bu filmde, eee, biz bö böyle, eee, bu hikâye aslında aklımızda yoktu. Biz bir kültür, eee, ş gezisinde çıkmıştık. Şehrin, eee, eski, tarihî, eee, çarşısının ve aslında eski yerleşim yerinin olduğu yerlerinde, mekânlarında gezerek, oradaki çeşitli tarihî yerleri ziyaret ederek güzel bir gün geçirecektik. Aslında sinemayla ilgileniyoruz, her ikimiz de yazıyoruz ama bu, eee, senaryo ya da bu hikâye aslında o sıra aklımızda yok. Bu gezi sırasında, emm, tabii oranın tarihini de öğreniyoruz bir yandan, çok kültürlü bir yer olduğunu görüyoruz. Bir sürü din e den eee, etnik gruptan insan bir arada yaşamış o mahallede falan. Sonra bugün de göç alan bir bölge ve oraya göçmen olarak gelen çocuklar çeşitli, iii, kültürlerden, eee, şey yapmışlar, bir yokuş vardı, leğenin altına sabun sürmüşlerdi ve o yokuştan birlikte kayıyorlardı. O o leğenin içerisinde böyle çok o kadar heyecan vericiydi ki bizim için o anı görmek. O an "A, bun bunun hikâyesini yazmalıyız, buna bir film yapmalıyız." diye düşündük mesela.
Çok güzel. Hı hı. Çok güzelmiş, harika. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, ne kadar güzel, farklı. Ya, sesinden de o kadar g eee, geçiyor ki o duygu bana, hani, o anda o ilhamı aldığın ve o seni o kadar çok, eee, hani, yüreklendirmiş, böyle, bir yeni bir heyecanla falan anlatıyorsun. O duyguların şu anda bile sesine çok geliyor. Eee, çok güzel bir şeye sebep olmuş. Yani, demek ki senin, böyle, hı ııı, hani, evde oturup da ilham beklemeyeceksin anladığım kadarıyla. Yani hep böyle bir dışarıya çıkacaksın, insanlarla sohbet edeceksin. O, eee, o duygunun sana geçmesi için bir şeyler, eee, deneyimlemen gerekiyormuş. A, bu da çok güzel. Sana, böyle, eee, aslında sosyal olmanı gerektiriyor. Değil mi? Yani, hani, eee, o duyguları yaşaman için, eee, daha çok insanlarla buluşup, eee, bu san bu sana mutluluk veriyor mu? Yani, böyle, bir, eee, işin içinde olduğundan dolayı, hani, böyle, hep bir aktif olman gerekiyor. Bu seni yoruyor mu?
Evet. Hı hı. Hayır, eee, eğer sevdiğiniz bir, eee, şeyse, bir alansa ve o alanda bir sürü, üüü, kulüplere giriyorsanız, bir sürü, ııı, sosyal topluluğun içindeyseniz ve sabahtan akşama kadar çok yoğun bir programınız olmasına rağmen bu program, eee, sizi hiç yormuyor ve en sonunda o yatağa yattığınızda yorgunluk yerine müthiş bir enerji ve müthiş bir mutluluk hissediyorsunuz. Çünkü, emm, bu başka bir şey, başka bir, eee, ı şey, eee, enerji yüklenme yöntemi gibi bir, şey. Yani, sosyal olmak çok güzel bu konuda ve gerçekten beni yormuyor ama şu da, hani, şart mı? Hani, bu kadar benim bahsettiğim kadar sosyal olmayan biri de yine, hani, o ilham, eee, a alma stratejilerini evde kendi başına da geliştirebilir. Yani, bir film izler, o filmden o inanılmaz bir duygu alır. Öykü yazacaksa öyküsünü yazar. Yani, başka şeylerden de beslenir tabii ki. İllaki bu kadar sosyal olması gerekmiyor. Ama dediğim gibi, hani, eee, b biraz münzevi bir yaşam da belki bir süre sonra üretme isteğinin azalmasına sebep olabilir ya da ürettiğin şeyleri başkasıyla paylaşmıyorsan, okutmuyorsan ya da fikir istemiyorsan daha öznel bakarak çok iyi, kusursuz diye düşünüyor da olabilirsin, hani. O yüzden, evet.
Ne güzel anlattın. Hı hı. Doğrudur. Hı hı. Hıı. Hı hı. He he. Anladım. Yani, senin, eee, aslında, eee, böyle sosyal olmak, eee, insanlarla böyle sürekli iletişim hâlinde olmak seni mutlu ediyor ve hayat tarzın da zaten, hani, bu yönde ilerliyor ve işine de yansımış. E, bir insanın sevdiği işi yapması ne kadar güzel, yani. Sen konuş konuşurken o hissiyat bana geçiyor ve hani, eee, mutlu oluyorum. Diyorum istiye sevdiğin, eee, işi yapmak, hani, insana bu şekilde, eee, ses sesine bile yansıyor. Peki şunu merak ediyorum: Hani, ilhamdan bahsettik hep ama ilham gelmediğinde ne yapıyorsun? Yani, onu çağırabiliyor musun? Eee, yani, "Şunu şunu yaparsam, bunu bunu yaparsam o ilham bana gelir." diyor musun ya da hiç gelmediği anlar, eee, oluyor mu ve o anda ne yapıyorsun? Yani, böyle üzülüyor musun? "A, neden bana bugünlerde hiç ilham gelmiyor?" Yani, çünkü işini de ilerletemiyorsun. Hani, bir şeyler bir şeyler olması lazım devam edebilmen için. O ilhamın gelmediği oluyor mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, şöyle, mesela bahsettiğim örnek vardı ya, hani, bir k eee, işte, kent gezisinde bir, eee, eee, filmimizin aslında fikrini o çocuklardan, eee, bulduk diye. O anda, eee, o geziye, eee, çıkan ilk kişi biz değildik. Oraya bir sürü kişi gitti, gezdi, belki de bizden önce ama, eee, o filmi yapma isteği, ya, bizde bir şey üretme ve bir hikâye bulma arayışı olduğu için biz oradan bir hikâye aldık. Bu yüzden, hani, bu biraz aramakla ilgili. Yani, ben, eee, bunun, hani, dediğim gibi hayatta baktığın her şeyde bir şey görebilirsin. Mesela ben çok fazla, eee, film festivallerine gitmeyi seviyorum. Çünkü <swallows> film festivallerinde izlediğim her filmden sonra, eee, ya, her günün sonunda gelip küçük notlar alırım. Derim ki, işte, şu film, şu bakış açısını geliştirmişti. Beni çok heyecanlandırdı. Bu, bu açıdan harika bir hikâyeydi ve bu arayış ve oradan beslenme dürtüsü bir şeyin bitmesini engelliyor. Çünkü hep bir çıta yükseltme durumu var. Hep bir şey arayışı var. Bir heyecan, bir yenilik. Bu da besliyor insanı.
Hı hı. Evet. Çok güzel, evet. Hı hı, hı hı. Onu da canlı tutuyor zaten. Hı hı, onu da canlı tutuyor zaten, bunlar. Peki, eee, sana ilham geldiğinde, böyle, seni çok heyecanlandıran bir fikir olduğunda. Hani, yazıyorum dedin. Onun üzerine düşünüyorum, dedin. Eee, ilk paylaştığın biri var mı? Yani, hani, böyle, seni heyecanlandıran bir konu var ve, hani, hemen gidip e, o kişiyle konuşup, onu, eee, o onun seni beslemesine ya da o, üzerinde konuşurken senin, eee, fikirlerini, eee, daha da, eee, ileri boyuta taşımana yardımcı olan biri var mı? Yoksa, eee, ilham geldiğinde, böyle, biraz kabuğuna çekilip onun üzerine kendi kendine mi düşünmen, eee, daha iyi oluyor, o konu hakkına o konu hakkında ilerletebilmen için?
Tabii, tabii. Hı hı. Ya, ilk geldiği anda, eee, şey, ya, ilk geldiği an, fikir geldiği an onu bir şekilde, emm, somutlaştırmadan, yazıya dökmeden, en azından bir, emm, bunu, işte, senaryo dilinde sinopsis denir. Sinopsis, eee, işte, hikâyenin olay örgüsünün minik bir taslağıdır. Hani, sinopsis'ini yazmadan ya da öykünün, emm, kemik, eee, çatıs çatısı dediğimiz oluşumu sağlamadan çok kişiyle paylaşmıyorum fikri. Çünkü, eee, daha bu benim kafamdaki bana heyecan veren unsurlar ancak o dakikadan sonra karşındakine yansıyabilir. Daha, eee, henüz detaylı bir şekilde anlatmaya hazır değilim fikri. Ama oluşum sağlandıktan sonra ilk eşimle paylaşıyorum. Diyorum ki, böyle böyle, ne diyorsun bu hikâyeyle ilgili? Onun fikrini alıyorum. O genelde hep olumlu şeyler söylüyor zaten. O
Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Ha. Anladım. <chuckles> O zaman eşinin de fikirleri de senin için, eee, önemli mi? Yani, hep olumlu şeyler dedi ama, böyle, eleştirel bir yapıda olmasını ister miydim? Hani, bunu, bu bu şekilde ya eee, eleştirse seni daha da geliştirir miydi?
Tabii, yani, tatlı bir eleştiri dozu, yani, bel çok acımasız eleştirseydi ya da, emm, böyle, ııı, hevesimi kıracak şeyler söyleseydi, kırılırdım belki ama, hani, tatlı bir, eee, eleştiri isterdim. Ama o genelde çok heyecanlanır ve çok teşvik eder. Ama benim dediğim gibi alandan profesyonel arkadaşlarım olduğu için bu işle ilgilenen. Hemen onlarla paylaşmayı birk çok sevdiğim birkaç kişiye yollayıp hemen onlardan geri dönüş almayı çok tercih ederim.
Hı hı. Hı hı. Peki, ilham geldi sana. Bir iş, eee, üzerinde çok güzel fikirlerin oluştu ve bu tutacak diye düşündün. Ama, yani, hiç teste tabi tutuyor musun? Yani, hangi noktada, hani, bu fikri hemen uygulamam gerekiyor diyorsun ya da, böyle, hani, insa arkadaşlarının da sorduğundan bahsettin. Eee, yoksa, hani, biraz daha beklemeli mi, eee, bu fikir? Ya, o noktayı nasıl buluyorsun? Yani, hemen, eee, her gelen fikri, eee, plana uygu eee, uygulamak ister misin?
Hı hı. Yani aslında belki de, eee, şu anda hani 100'lerce sayfa, aaa, hayata geçirilmemiş, eee, projem, hikâyem, senaryom hani yazdığım ve fikir aşamasında bıraktığım şey vardır. Belki 100'lerce sayfa ama hani bu çok normal çünkü, emm, ilk geldiği an, ııı, b ço o fikri çok seversin ve onunla bir bağ kurarsın sonra onu en azından bir noktaya kadar somutlaştırıp yazıya dökersin ama sonra o hikâyede bir şey eksiktir ya da b ondan daha, eee, derin ve daha tutkuyla bağlanacağın bir fikir vardır, ona dönmen gereklidir, onu bırakırsın. Bazen de, eee, bu bekleme mevzusuyla ilgili, eee, söylemek istiyorum bunu. Eee, mesela demlenmesi dediğimiz şey, ya beklemesi ve, eee, orada bir süre kalması iyidir. Bazen beklemesi gerekir hikâyelerin.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Mantıklı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani peki, eee, diyelim b bir fikrin hayata geçti. Eee, hani yazdın, çizdin ve onu, ııı, oynadılar, eee, ve o sana ne hissettiriyor? Yani sonuçta senin, eee, ortaya koyduğun bir şey bu, senin sayende oldu. Eee, bu sana neler hissettiriyor? Yani bir çocuğun gibi oluyor herhâlde onu, e, o yaratıyorsun, d eee, geliştiriyorsun ve, eee, ortaya koyuyorsun. Ne hissettiriyor sana?
Evet. Ya, emm, süreç, yani, onu, eee, ilham dediğimiz şeyin ilk geldiği andan, eee, onun meydana çıktığı, o son noktaya kadar geçen süreç b baş döndürücü bir heyecan ve müthiş bir mutluluk veriyor. Bittikten sonraki süreç de diyelim festival gösterimleri ya da insanların okuduktan sonra, işte, bu bir hikâyeyse, eee, verdiği d dönüşler de çok keyifli oluyor ama bunun bir ömrü var. Yani, bu süre, bir süre sonra bu, ııı, ııı, keyif azalıyor ve sonra, aaa, yeni arayışlara bırakıyor kendini.
Hı hı. Anladım. Yani, önce bir heyecan ve coşku geliyor ama o sonra, eee, hayata geçtikten sonra hemen yeri arayışlara geçiyorsun. Hiç, eee, böyle, eee, tamam, eee, "Ben artık doruktayım." demiyorsun. Hep, böyle, bir arayış içerisindesin anladığım kadarıyla. Hı hı. Yani hayat tarzın da zaten bu yönde olmuş ve bu seni çok mutlu ediyor. Eee, ben çok keyif aldım seninle sohbet etmekten. Çok güzel şeyler dinledim senden. Benimle bunları paylaştığın için seni çok teşekkür ederim.
Tabii, tabii, tabii. Evet. A, ne demek, rica ediyorum. Ben de çok keyif aldım, çok keyifli bir sohbetti.
Çok teşekkürler, hoşça kal, kendine iyi bak.
Rica Görüşürüz.